М, здесь. Да, да, с да-да-да. Я хотела тоже вам сказать: ситуация достаточно жизненная. Вы интересный привели пример, потому что в контексте, когда мы говорим "честность в любви", мы говорим про романтику, доверие, вот это вот всё, м, э: "Расскажи мне всё, что у тебя на душе". Но вот такой пример, который вы привели, он очень резкий, и он имеет место быть.
Потому что ситуация жизненная, как ни странно. Да. Он резкий, он наотрез, он он не имеет Да, о он не имеет такой как бы мягкости, ма мягкости в середине. А что, если этот человек, вот этот дядька, о котором, да, мы говорим, вдруг понял, что вот, оказывается, моя жизнь абсолютно другая, и он возвращается тогда уже с честным разговором к своей вот этой возлюбленной и говорит: "Ты знаешь, ты больше не возлюбленная, потому что вот всё, вся моя жизнь"
Да, да. Мгм. Вот вот тут молодец, что честно сказал. Потому что если это действительно его изменило взгляды, и ему понравился тот опыт, и он хочет идти ещё в этот опыт. Спасибо, что сказал. Спасибо, что ты открылся. Я понимаю, что ты боялся моей реакции, но, э, спасибо, что сказал. Ам, мне это мне такая жизнь не подходит. Э, пожалуйста, продолжай свою жизнь, но уже без меня, пробуй разные опыты. Ам, и помни, что
А ему некуда деться. Мгм. Да. Мгм. М, конечно, нет. Ну, тут то ли разные, то ли не разные, но, как бы, факт остаётся фактом. Вот вот у человека направление, и он вдруг понял, что вот так, да, вот так и всё.
Да, да. Да. Да-да-да. Да. Но если он понял, что ему, фу-фу-фу, не понравилось Хм, наверно, пусть молчит.
Ну, вот именно, потому что это весьма неприятная для огласки история в целом.
Наверно, пусть не рассказывает. Если й он сможет с этим дальше жить, если он просто это забудет
Ну, вот здесь интересно. Ну, вот, смотрите, вот интересное дело.
пусть пообщается с психологом, но мне пусть не рассказывает. <laughs>
А почему ему это делать? Правильно, вот вопрос лишь в том, почему общаться? Ведь вот эту историю я пр вам рассказал, вот, эм, да, вот такую выбрал, вот такую как бы гнусную историю. Потому что на самом деле здесь можно не гнусную, я мог рассказать вам историю о том, как, например, я жил, эм, в одной стр ну, в той стране, где я сейчас живу, и мечтал мечтал уехать на родину. И слава богу, что я туда уехал и пожил на родине 2 года, проживя много лет, эм, там, где я сейчас. И потом я бегом убежал со своей родины, и с тех пор и с тех пор я счастливо живу, потому что мне больше не мешает эта мысль в голове.
Да, да, да. Мгм. Да. Да, м. Бегом убежали. Да-да-да. Да. Да-да-да. Гештальт этот закрылся. Да, я понимаю. Я хотела привести пример с да, я хотела привести очень мягкий пример с едой. Когда тебе что-то хотелось попробовать, и ты попробовал это без этого человека. Но вы договаривались, что, типа, мы вместе это попробуем, э, и узнаем, вкусно это или нет, да, и ты сам это попробовал.
Вы понимаете, эта история, она такая же, просто она в такая мягенькая. Да. Так, а почему? А почему сам? Из-за чего?